Ja, erzähl doch mal, auch relativ konkret. Ähm, was hat dich als Erzähler am meisten verändert, ähm, bezogen auf die sozialen Medien und die Art, wie da Geschichten erzählt werden?
Ich würde fast sagen, soziale Medien beeinflussen einfach die Zuhörer ungemein in ihrer Art, wie sie mit der Aufmerksamkeitsspanne von gerade jungem Publikum umgehen.
Ja, okay. Und, ähm, hm, verändern sich dann auch dadurch die Geschichten inhaltlich oder, hm, bleibt das eigentlich, äh, <chuckles> so, wie's vorher auch gedacht war?
<chuckles> Inhaltlich, hm man muss wahrscheinlich 'n bisschen einfach schauen, dass man langweilige Passagen entweder kürzer erzählt oder vielleicht 'n bisschen mit Fantasie oder ja, ich ich will jetzt mal sagen, Lügen aufpäppelt.
Ja. Mhm, aber ist das jetzt 'ne 'ne Spezialität auch tatsächlich für die sozialen Medien? Also, dass man Geschichten dass man da 'n Spannungsbogen rein baut oder wie du grade sagst, mit Fantasie aufpäppelt oder so weiter. Das ist ja eigentlich im im Realdialog oder außerhalb der sozialen Medien auch nicht anders, ne?
<chuckles> Auf jeden Fall. Ähm, mir geht's einfach so 'n bisschen drum zu sagen, äh, durch Social Media, zum Beispiel TikTok im Speziellen, ist einfach die Aufmerksamkeitsspanne im Allgemeinen deutlich gesunken. Und, äh und wenn man dann erfolgreich 'ne Geschichte erzählen möchte, muss man das halt so 'n bisschen im Hinterkopf behalten einfach.
Ja. Deutlich gesunken. Wu mhm. Ja. Ja. Also TikTok ist jetzt, äh, das Hauptmedium sozusagen, auf dem du unterwegs bist?
Ja, auf dem ich unterwegs bin und ich glaube tatsächlich auch, äh, die meisten ich will mich gar nicht mehr als Jugendlichen zählen, aber ich benutze jetzt einfach trotzdem mal das Wort Jugendliche.
Mhm. Ja, okay. Und du nutzt dieses TikTok jetzt auch primär, um Geschichten von dir zu erzählen, die du so oder so ähnlich erlebt hast oder die du dir ausgedacht hast?
Äh, primär eigentlich, ähm, dass ich Geschichten höre f aus aller Welt, sei es über Fantasiegeschichten oder auch, äh, vielleicht spannende Themen, die sich auf der Welt ereignet haben, die dann von anderen wiedergegeben werden.
Ja. Ja. Ja. Okay. Und ich kenne mich jetzt auch mit diesen sozialen Medien rela relativ gering aus. Ist es denn auch so, dass man da Follower generiert, die dann auch schon immer drauf warten: Aha, er hat da wieder was Neues, da muss man mal reinhören oder sich das angucken?
<chuckles> Ja, a absolut und de deswegen ist es ja grade so wichtig, dass man seine Form der Erzählung anpasst, damit man eben da wirklich Follower generiert. Also, das hat alles mit Aufmerksamkeit zu tun, und umso besser die Geschichte erzählt wird, umso mehr Aufmerksamkeit wird dann eben auf diesen Post, äh, generiert.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Wird generiert, okay. Aber ist das auch 'ne 'ne Frage des Geldes? Also, generierst du auch Einnahmen, oder ist das nur für dich jetzt, um dich darzustellen und sozusagen deinen Bekanntheitsgrad nach oben zu schrauben, hm?
<chuckles> Also, die sozialen Medien sind inzwischen 'n Riesenmarkt geworden. Also, damit generiert man direkt von sozialen Medien Geld, und mit so 'ner großen Followerschaft, wenn man sich die irgendwann mal aufgebaut hat, kommen natürlich auch zu 'nem bestimmten Zeitpunkt irgendwann Firmen auf dich zu, damit du für deren Produkte wirbst, aber das ist 'n ganz anderes Thema.
Okay. Ja. Ach so. Ach so. Ja, aber okay, aber diese Werbe diese Werbung wird dann praktisch, äh, vor dir und nach dir oder vielleicht auch während deines Beitrags eingeblendet von diesen Firmen, und daraus resultiert dann für dich 'n kleines Nebeneinkommen sozusagen?
Genau, für für mich oder für denjenigen, der dann eben so 'nen Post erstellt hat. Also, da fließen inzwischen unglaublich viele Gelder.
Ja. Aha. TikTok ist doch auch das ist doch nicht nur zum Hören wie Youtube, sondern auch mit bewegten Bildern. Das heißt, wenn du da 'n Beitrag reinstellst, man sieht dich auch, wie du den sozusagen live vorträgst, ne?
Das, äh, kann v man kann vor der Kamera sitzen, man kann einfach nur 'n Hintergrundbild haben lassen, man kann 'n Video abspielen. Also, das ist quasi wie Youtube, nur halt in Kurzform und meistens ausschließlich aufm Handy.
Mhm. Ach so. Ja. Ach so. Also, du kannst es dir aussuchen, ob du da als Person wirklich erscheinst oder ob du 'n anderes Bild reinsetzt und nur über den Ton hörbar bist.
Genau und w was viele da eben machen, ist, dass die einfach irgendwelche Bilder das hat dann fast schon Bilderbuchcharakter äh, einfach Bilder einblenden und dazu 'ne Geschichte erzählen mit ganz viel Abwechslung und so weiter, sodass man eben die Zuschauer möglichst lange hält, damit man eben viel Geld generiert.
Mhm. Okay. Ja. Ver Verstehe. Dieses TikTok, wie gesagt, ich bin da wirklich nicht so der Bescheidwisser, das ist doch zeitlich sehr limitiert. Also, ich habe immer TikTok bringe ich in Verbindung damit, dass man nur kurze Zeit hat. Ich weiß nicht, vielleicht 5 Minuten oder was weiß ich. Und, ähm, in dieses Zeitfenster packst du dann die Geschichte rein, die dann auch zum Abschluss kommt oder, äh, gibt es auch so was wie: „Und morgen erzähle ich euch, wie's weitergeht.“
<chuckles> Ja. Hm. Das gibt's eigentlich alles. Also, früher war man da sehr stark limitiert in der in der Zeit, inzwischen kann man TikTok Videos auch bis zu 5 bis 10, wahrscheinlich sogar länger, Minuten machen. Also, da ist man gar nicht mehr so stark eingegrenzt und, äh, es gibt aber auch oft die Leute, die eben absichtlich das eher kurz machen und das auch 'n die Geschichte dann in 'nem anderen Part weitererzählen, einfach um die Zuschauer dann quasi aus einer Geschichte 2 Aufrufe zu generieren.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Richtig. Ja, okay. Also, machst du praktisch so 'n Cliffhanger zum Schluss. Also fütterst die Leute an und dann sagst du: „Nächsten Dienstag erfahrt ihr, Ding zu Ende geht.“ Oder so.
Ja. <chuckles> <laughs> <chuckles> Also, nächs man macht das meistens vielleicht sogar gar nicht am nächsten Tag, sondern einfach 'n paar Stunden später, weil man so lange s so lang kann man die Leute gar nicht halten oder wenn die dann erst wieder 'n paar Tage später, äh, diese diesen 2. Teil sehen, dann hat man meistens schon vergessen, um was es im 1. Teil ging, weil halt so viel Konkurrenz da wirklich ist, da muss man aufpassen.
Ach, 'n paar Stunden später schon? Ja. Okay. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ich kann's mir vorstellen. Also, wahrscheinlich tu äh, tummeln sich da so viele, dass wenn du sagst sagen würdest, nächsten Dienstag geht's weiter, da haben die Leute selbst, die s die sich das vornehmen für nächsten Dienstag schon vergessen, was in der vorherigen Folge bei dir abgelaufen ist, ne?
Mhm. Genau, und, ähm, manchmal bringt das dann auch also, das ist dann nicht so, dass man da jetzt speziell schaut nach diesem Kanal, der so 'n Part hochgeladen hat, sondern auf TikTok gerade ist das alles sehr vom Algorithmus abhängig. Und wenn der Algorithmus merkt, du hast da gar kein Interesse mehr dran, weil du schon so viele andere Sachen gesehen hast, dann kommt dieses 2. Video gar nicht mehr richtig zum Vorschein.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Also du meinst jetzt den Algorithmus bei bei TikTok, also wo die das Verbraucherverhalten oder gucken, welche Follower generierst du oder wie oft bist du da und so weiter. Also praktisch dein Verbraucherverhalten als User bei TikTok. Das, äh, meinst du mit Algorithmus jetzt, ne?
Ja. Äh, genau einfach, dass sich TikTok oder der A Algorithmus von TikTok anschaut: Okay, was sind deine Interessen? Welche Videos schaust du länger? Welche schaust du kürzer? Und dementsprechend siehst du dann auch immer neue Videos.
Ja. Mhm. Mhm. Okay. Si siehst du denn a anhand irgendwelcher Zahlen oder so, wie viele Leute du da begeistert hast? Also wie viele Leu Leute sich das angeguckt haben, was du reingestellt hast?
<chuckles> Ja, absolut, das auf TikTok und eigentlich in allen sozialen Medien dreht sich ja alles nur noch um Aufmerksamkeit und Aufrufzahlen. Also das ist auch für alle Ja, d das ist für alle sichtbar. Also auch die Zuschauer sehen, wie viele Leute das gesehen haben und umso mehr Klicks, umso mehr Likes, umso mehr neue Aufrufe und umso mehr Geld.
Mhm. Ja. Und auf Klicks, ne? Okay. Ach, richtig. Ach, richtig. Ach, richtig, ja. Und, ähm das, ähm und die m ist wahrscheinlich auch die Möglichkeit eröffnet, dass man unter deinen Beiträgen was kommentieren kann. Also die User, die's gesehen haben, dass sie dann da reinschreiben können: „Äh, war war war wieder super geil heute“ oder „Heute warst du 'n bisschen langweilig mit deinem Thema“ oder irgendwas, ne?
Ja. <chuckles> Genau, das das kann man alles es es ist 'n bisschen wie YouTube fürs Handy, wenn man das wenn man sich das dann besser vorstellen kann.
Ja. Okay. Oder hast du denn auch schon von irgendwelchen, weil d weil du eben auch noch mal die Gelder angesprochen hast, haben sich denn schon Firmen oder irgendwas mit dir in Verbindung gesetzt, die jetzt, ähm, dich so gut finden, dass sie ihre Werbung in deine oder vor oder nach deine Beiträge bringen wollen?
Leider nein. Also, ich habe das 'n paarmal probiert, das auch so 'n bisschen provokativ zu machen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber bei mir ist das noch nie so wirklich viral gegangen, sagt man da, äh, damit das wirklich damit es für irgend 'ne Firma von Interesse sein könnte.
Ja. Ja, viral gegangen, genau. Ja. Ähm, f w weiß ich nicht, ob es vielleicht Sinn machen würde, keine Ahnung, wenn du dich auf bestimmte Produkte, hm, vielleicht auch beschränkst. Ich will jetzt nicht sagen Kosmetik oder irgendwas, aber wenn du vielleicht deine Inhalte auf irgendwelche Produkte, äh, vielleicht lenken könntest, da wo Firmen dann sagen würden: „Meine Güte, also für“ da kann sich mal Nivea melden oder irgendwie so 'ne Marke und dann sagen: „Das ist der geeignete Typ, der unser Produkt auf lustige Weise irgendwie, äh, bekannter macht.“
<chuckles> Ja. <chuckles> Ähm, ma man muss da einfach, ähm was man immer wieder hört, so, d äh, das Erfolgsrezept ist einfach posten, posten, posten und irgendwann klappt's. Und wenn's einmal geklappt hat, dann klappt's auch 'n 2. Mal und so ist das der in Anführungszeichen normale Verlauf.
Ja. Ja. Ja. Okay, und das machst du alleine? Du hast jetzt nicht irgendwie 'n Kompagnon oder 'ne Partnerin oder irgendwas, die das mit dir zusammen macht, sondern da bist du 'ne One Man Show mit deinen Dingern.
<chuckles> Im Prinzip ja, äh, so wie viele läuft das eigentlich alles inzwischen über KI. Also man benutzt da inzwischen gar nicht mehr wirklich seine eigene Stimme. Also natürlich gibt's auch immer Ausnahmen, aber inzwischen sind das oft einfach KI-generierte Bilder, die da im Hintergrund laufen mit einer KI-generierten Stimme und am besten noch, ähm, einfach die Geschichte auch von KI ausgedacht oder so geschrieben, dass es spannend wirkt.
Ja. Ah, nicht? Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, aber ist das, ähm jetzt hätte ich fast gesagt, ist das zulässig? Also wenn KI-generierte Geschichten sind dann ja im Grunde genommen nicht von demjenigen, der da zu sehen ist, erfunden, sondern man bedient sich eines, ich sage mal, unerlaubten technischen Hilfsmittels. Ich weiß zwar nicht, ob man das erkennen kann, wenn man das dann sieht, ob das 'ne 'n KI-generierter Text ist, aber eigentlich ist es ja so 'n bisschen an der Grundidee vorbei, dass sich da jemand reinsetzt ins TikTok und über sich oder d da das praktisch weiter, äh, erzählt, was ihm am Herzen liegt oder womit er die Leute gut unterhalten will, was aber auch ihm selber entsprungen ist, ne?
<chuckles> Ja. <chuckles> <chuckles> Ja, klar. Das ist natürlich 'ne spannende Diskussion, dass man sagt, es geht vom Grundgedanken weg, aber das ist einfach der Geist der Zeit, in dem wir uns gerade befinden. Und, äh, in dem Sinne: Es ist 'n erlaubtes Hilfsmittel, äh, weil du grade gesagt hast, unerlaubt, äh, das
Mhm. Ja. Ach so es ist 'n erlaubtes Hilfsmittel sogar?
ja, das, äh, d das machen einige, das das ist auch 'n ganzes Business geworden, dass da Leute sich mit so KI auseinandersetzen, um da die perfekten Methoden zu finden. Also das das ist aus der heutigen Zeit gerade aus sozialen Medien nicht mehr wegzudenken
Ja. Ja. Ja, okay. Also, ich hätte jetzt wirklich vermutet, dass das unerlaubt ist. Also, ich weiß es auch aus anderen Bereichen, also, wenn's ums Schreiben geht oder irgendwas, dass man dann, äh, sagt: „Also ihr könnt uns gerne Texte schicken oder frag mich irgendwas, aber auch vielleicht über KI, äh, recherchiert, aber nicht über KI geschrieben“, ne?
<chuckles> Mhm. Ne, wir sind nicht mehr in der Schule, dass da das funktioniert. Also wie gesagt, KI <chuckles> nimmt eh unseren Alltag mehr und mehr ein und gerade in sozialen Medien ist das schon lange nicht mehr aufzuhalten.
Ja. Ja. Ei, ei, ei. Okay, was was könntest du Leuten, die das dir nachmachen wollen oder die Journalisten oder Leute, die überhaupt irgendwas mit damit zu tun haben, irgendein Produkt oder sich selber bekannter zu machen. Hm, hast du da so 'ne so 'nen pauschalen Tipp, wo du sagen würdest: „Also, nach den Erfahrungen, die ich selber jetzt gemacht habe, würde ich den Leuten das und das empfehlen zu tun oder das und das empfehlen zu meiden?“
<chuckles> <chuckles> Also was die Leute immer stark auf deinem Video hält, ist ein bewegender Hintergrund. Das heißt, du erzählst die Geschichte, und dann müssen das nicht mal wirklich so Videos sein. Also jetzt nicht im Sinne von Filmen, sondern einfach oft ist das einfach irgend 'n Spiel, das im Hintergrund gespielt wird, das gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Aber einfach die Ja, einfach die visuelle Stimulierung beim Storytelling macht 'nen unglaublichen Unterschied, was die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten erhöht.
Ja. Oh, okay. Mhm. Ein Spiel. Mhm. Ja. Ah, okay. Aber dieses, äh, was dann im Hintergrund abläuft, soll schon Bezug haben zu deiner Geschichte? Oder ist das davon völlig losgelest losle gelöst zu sehen?
<laughs> <chuckles> Würde man denken, dass wa das was damit zu tun hat. Aber nein, das kann was völlig anderes sein. Äh, das g gerade ist so Sachen beliebt wie Minecraft, wenn dir das was sagt, so 'n Kinderspiel.
Okay. App. Minecraft?
Minecraft.
Minecraft, nein, ich kannte von von vor Jahrhunderten irgendwie so was, das hieß „World of Warcraft" oder so was. Das war so 'n Kriegsspiel. <chuckles> Ne, also
<laughs> I i Ja, aber au aus aus sowas, äh, kann ich mir vorstellen, dass es das gibt, dass man sowas einfach im Hintergrund laufen lässt, während die Geschichte erzählt wird. Also, d das ist gerade so 'n bisschen das Erfolgsrezept, was einige für sich entdecken.
Donnerwetter! Mein lieber Scholli, also, äh, interessant. Sehr interessant! Ähm, ja, ich w würde sagen, ich du hast mir 'n sehr rundes Bild vermittelt. Mit sozialen Medien kannte ich mich ehrlich gesagt wenig aus. Ähm, und das ist jetzt mal wirklich 'n Thema gewesen, das mir 'n Einblick in etwas gegeben hat, womit ich mich sonst nicht beschäftige. Ich bin irgendwie noch aus der Generation Kassettenrekorder und alles, was mit digital anfängt als Wort, da klappen mir schon die Fußnägel hoch. Deswegen, sup Ja, es ist 'n Unterschied, ja. Aber vollständig werde ich wahrscheinlich in der digitalen Welt gar nicht mehr ankommen. Aber ich bedanke mich herzlich für die umfassenden Informationen und fürs nette Gespräch und vielleicht läuft man sich mal wieder übern Weg.
<laughs> Hm. <laughs> Ja. Großer Unterschied. <laughs> Mhm. Ge gerne, hat mir Spaß gemacht, das alles so 'n bisschen zu teilen. Hat mich gefreut!
Mhm, mich auch. Bis bis zum nächsten Mal!